بُص، أنا كنت عايزة أتكلم معاك الصراحة في موضوع، آآ يعني عامل لي أزمة بجد في حياتي و وحاسّة كده إن أنا مش عارفة أعمل له control خالص، وقُلت أتكلم معاك و واسمع يعني نصيحتك في الموضوع، <clears throat> لإن أنا الفكرة إن أنا مش باحط ميزانية عمومًا في في في إن أنا أتحكّم في فلوسي أو إن أنا أعرف أنا باصرف في إيه وكده، أنا الصراحة دايمًا باصرف فلوسي بشكل فظيع على أي حاجة بتعجبني، آآ وبالتالي ده بيأثّر طبعًا آآ في آخر الشهر على إن أنا الفائض اللي بيكون باقي لي، حاجة كده لا تُذكّر، ما يكفّينيش أصلًا، وأكيد بيسبب لي إن أنا م يعني ما بح أعرفش أحوّش خالص، ويعني مش عارفة أع خلّي الموضوع ليه control أو إن أنا أتحكم فيه بشكل منطقي، بس أنا حرفيًا زي ما بيتقال كده إن أنا إيدي مخرومة حرفيًا، لمّا بيكون ف في فلوس باصرف على طول، فأنا مش عارفة الصراحة أعمل control ازاي؟ وقُلت أتكلم معاك وتنصحني لو يعني في أي طريقة أو سُبل تقدر تعالج الموضوع ده فيَّ، يا ريت بجد؟
إمم. إمم. أيوه. آه. فاهمِك. إمم. إمم، فاهمِك، فاهمِك، هاقول لِك، آآ، طبعًا كل حاجة، الموضوع بسيط، آآ، أنا سامع كل ال كلمة قُلتيها وحاسِس قد إيه الموضوع، آآ، يعني مضايقِك، موضوع إن أنتِ تحطّي تكون ميزانيتِك شوية على قدها و وإنِك عايزة تتحكمي ف تتحكمي في الإنفاق، عايزة تض تضبطي المُدخرَّات، وعايزة في نفس الوقت ت تحوّشي وعايزة في نفس الوقت تصرفي ويبقى عندِك معي يعني ما تحرميش نَفْسِك في نفس الوقت، فدي كُلّها يعني طموحات بتبقى موجودة عند الشخص عمومًا بس أنا كان عندي سؤال كده، أنتِ في العادي كام مَرّة بتص بتنزلي تشتري حاجات، أو م كام مَرّة بتشتري online أيًا كان يعني؟
إمم.